Ah ouais, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore, hem, parce que notamment, heu, je suis créatrice de de jeux, heu, de jeux à la maison. Heu, avec une amie, heu, on fait ça heu alors on a l'intention de monter notre boîte et pour le moment, ça reste à l'état de on le teste sur nos amis. Heu, donc on on teste plein de différents concepts, heu, qu'on fait avec eux et c'est vrai que du coup, ça nous arrive régulièrement. Bah c'est purement de la création hein, heu, on part en général d'un truc qui existe, par exemple, heu, un Cluedo.
Ouais. D'accord, OK. Ouais, OK. Ouais. D'accord, et vous essayez de l'adapter, heu, avec des nouveautés, c'est ça?
Exactement! Et on essaie de l'adapter, en l'occurrence grandeur nature
Ouais. OK.
heu, avec, heu, quelqu'un, un un participant exactement. Heu, il y a un participant qui fait le pion, enfin, vraiment, tout est, heu, tout est à à échelle humaine.
Vraiment, le plateau de jeu, heu, et cetera? OK. Ah! Avec vraiment, heu, les gens jouent le jouent les les scènes, vraiment, physiquement? OK.
Complètement. Ouais, les jouent, les gênent physiquement, se déplacent de à le d'anneau en anneau, heu, qui représentent des cases, heu, pour aller dans les pièces. Heu, pièces qu'on renomme de manière un petit peu marrante. On sort des traditionnels, heu, la cuisine, le salon, heu heu
Ouais, excellent! OK, heu, Colonel Moutarde, tout ça. <laughs>
Exactement, le Colonel Moutarde. Alors là en l'o en l'occurrence, c'était avec nos amis donc on s'est permises un petit peu, heu, pas de les tourner en ridicule, mais de faire des choses qui étaient un peu <laughs> voilà et ça nous est arrivé et et même, on on a des fois des parties seules où, heu, par exemple, on a eu
Excellent! OK. Ouais. Du coup, vous avez du mal à trouver de des nouvelles idées? Ouais.
exactement, ouais. Heu, on a une partie seule, qui est de la création pure, qui va être sur des jeux où on crée des personnages. Hem, on a, par exemple, fait une murder party.
Ouais, OK.
avec, heu, des rôles, donc heu, chacun a un rôle bien particulier et donc là il faut écrire toute une fiche de personnages avec, heu, bah une vie en fait hein! Il faut écrire une vie à la personne qui va jouer le personnage. Ouais exactement donc
Ouais, les typographies, tout ça, c'est ça? OK. Et du coup, comment vous faites, justement, pour, heu, essayer de stimuler un peu votre imagination? Parce que, j'imagine, que finalement, c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent.
Ouais.